Слушай, ну есть какие-то вот песни, ну честно не знаю, я вообще п такой человек, как бы меломан.
Мгм.
Я люблю хорошую музыку. Ну, в любых как бы
Хорошая музыка, это что такое для тебе?
Но когда, допустим, артист а Ну он умеет петь как минимум. Вот.
Ну, ты понимаешь, да, он попадает в ноты, нет? Потому что на самом деле н не все понимают.
Ну слышно, слышно, когда халтурит, очень много щас вот современной какой-то популярной музыки, которую вот для "Тиктока" там делают. С помощью нейросетей, например.
Например опять же. А, ну с помощью нейросетей, это понятно. Но это же не музыканты делают и не поет какой-то человек.
Э. Нет, почему они, э, делают тексты с помощью нейросетей и записывают какие-то треки. Я не знаю, вот щас современные какие-то вот есть, э, русскоязычные рэперы, там певицы ну, я не знаю там. Э, пример, например, э пример какой я могу привести?
М. М. Ну привези пример певицы, которая вот не попадает в ноты.
Ну Инстасамка. Инстасамка, например, то, что я вот
А, ну такой, да, яркий, яркий пример.
Ну песни-то, ну просто ну никакие, голоса у неё нет. Ну господи, ну там нечего слушать.
Ну да, так многие отмечают, что это такая вот вообще бесталанная. Т Но она же
А молодёжь-то слуш ну молодёжь слушает. Я, как конечно, звучу как ханжа.
Но она же так безумно популярна.
Т Ну, мне кажется, что как будто бы благодаря, м вот смотри, вот, э, ты спросила о плюсах и минусах, а, что я вот, э, ощущаю, что благодаря вот этим социальным платформам, как вылазит какая-то безвкусица
Эта Мгм. Мгм. Типа Инстасамки.
Ну да, да, вот некачественное что-то.
Ого. Мгм.
И в то же время может и проижиси произрасти что-то вот прям уникальное.
Бывает. Ну да, вот смотри, если кто-то талантливый, но не имеет, например, там денег, и продюсера, это же можно так вот без никого встать
Да, кстати, да. А, я те даже могу пример привести, наверно, а, есть как какая-то п песня, её её щас в фильмы добавляют и в рекламу, то ли Ватер э вол, то есть "Водопад" по-моему она называлась. Это какой-то вот, э, русской из русскоязычной среды, может быть это страны СНГ, парень, э, с создал эту композицию.
А вот как. Зарядила. Мгм. О.